Oke. Menurut aku ya, kunci nomor satunya tuh sebenarnya rapi, gitu. Soalnya
Mmm. Menarik menarik. Iya, harus rapi, enak dilihat, ya.
Iya, benar. Rapi, enak dilihat, dan nyaman. Soalnya kebetulan waktu itu tuh, eee, di rumah orang tuaku ya, waktu itu sempat kita tuh masih punya, e 2 rumah, tapi yang i e tinggali itu yang nih, gitu. Dan, ini kebetulan, karena orang tua dua-duanya kerja sibuk, jadi aku punya mbak yang ngebantuin buat rapi-rapi. Jadi, di situ aku ngerasanya kan, ya udah, eee, apa ya, rumah rapi aja terus, dan itu tuh, sesuatu yang enggak aku sadarin, kalau selama itu nyaman karena rapi. Sampai akhirnya, kita sempat nih, tinggal di rumah yang satunya lagi, ada di Tasik. Itu enggak ada mbak, dan sama, karena orang tua aku juga sibuk, di rumah tuh, jadi enggak ada yang rapi-rapi, kan. Hmm, dan di situ aku jadi mikir kayak, "Aduh, ini rumah enggak nyaman banget, sih." Sampai akhirnya, ketika waktu itu ayahku tuh manggil kayak seseorang buat jasa bebersih, gitu ya. Nah, di situ rumah jadi nyaman. Di situ aku mikir, "Oh, berarti kerapihan tuh, ngaruh banget sama kenyamanan di dalam rumah."
Mhm. Mhm. Oke. Hmm. Oke. Mhm. Mhm. Rapihin, hmm. Ya. Oke. Kenapa enggak kamu aja ngerapihin, ya, kalau gitu? <laughs> Oh, masih kecil, berantakan, ya. Kalau sekarang ra rapihin sendiri, kan? Kalau sekarang, kan, enggak perlu manggil oranglah, ya. Tapi, ini menarik, ya. Berarti rumah yang nyaman, tuh, adalah rumah yang rapi, gitu ya. Kan ada faktor-faktor lainlah, yang bikin nyaman, kan. Kalau, aku mau nanya deh, gini deh, eee, kalau rutinitas kamu deh, dari pagi sampai malam yang kamu lakuin tuh, ya selain manggil orang ya, tadi ya, yang kamu lakukan sendiri, e supaya rumah tuh enak pas bangun dari bangun tidur sampai pulang kerja, sampai tidur lagi tuh nyaman, itu apa aja sih yang kamu lakuin?
<chuckles> Kebetulan waktu itu, aku nyadarnya, tuh, waktu masih SMP, <chuckles> dan iya, sebenarnya enggak kecil juga, ya. <chuckles> Iya. <chuckles> <inhales> Hmm. Betul. Hmm. Hmm. Iya. Heeh.